Oye, platícame. ¿Qué tradición familiar te hace sentir más con esa pertenencia?
Definitivamente la navidad. <laughs> Para mí, la Navidad es una celebración que tiene muchas tradiciones, que me hace sentir justo esta, eh, parte de mi familia, que me hace sentir muy segura, eh, que me ha definido como persona y que, la verdad, espero cada año con ansias.
Guau. Guau. Y, mm, de la navidad, em, ¿viene ese gusto desde la niñez o se fue adquiriendo más ya en la juventud y en la adultez?
Sí, definitivamente, desde la niñez, o sea, yo desde que tengo uso de razón, que te diré, pues no sé, tal vez 5 o 6 años, la verdad, es que siempre recuerdo como esta celebración como algo muy bonito, como una época en donde toda mi familia estamos juntos, en donde todos compartimos, todos cooperamos, todos ayudamos y todos pasamos, pues, un buen un buen rato, ¿no? Entonces, la verdad es que cada año sí es como de: "Ay, ya quiero que sea Navidad, porque ya quiero ver a mi familia". Eh, pues, está la comida rica eh, pues todas las tradiciones, ¿no?, que si las posadas, que si, em, los regalos, que si convivir. Eh, sí, yo te podría decir que esta tradición viene o que este gusto por esta tradición viene desde que yo soy pequeñita y hasta hoy en día, ya digo a mi vida en mi vida adulta parezco chiquita, pero la verdad es que siempre espero con muchas ansias la Navidad.
Claro. <chuckles> Guau, oye, quién qué grato que que tengas una festividad que que te guste tanto y sobre todo que, pues, que te pueda unir con con tu familia. Pero, mm, por ejemplo, esa esa parte de de la Navidad que, como bien mencionas, pues, tiene como que muchas especies de de sub festividades, ¿no?, este, lo que mencionabas, la posada, que si tal vez, este, hay un 12 de diciembre, por ejemplo, cuestiones así, em, ¿cómo cómo se celebra, eh, en tu hogar? Ya desde que eras niña, ¿cómo cómo se celebraba? ¿Cómo lo recuerdas? Y ahora que ya, pues, tienes tu tu hogar con tu familia ¿cómo cómo se celebra ahora?
Sí, mira, yo recuerdo que cuando éramos niños con con mis hermanos y con mis primos, siempre nuestras mamás y nue y ab y mi abuela materna, nos organizaban justo todas estas posadas, ¿no?, y era la posada tradicional en donde tú te prendías tu velita, cantabas, ibas haciendo todo este este recorrido, ¿no?, en la en las diferentes casas de la cuadra pidiendo la posada famosa, eh, terminaba con el tema, pues, de una piñata, de una cena, entonces, eh, pues eran como muchos días antes de la navidad, ¿no?, todas las los días de la posada. Entonces, eran días muy bonitos para mí, porque convivía muchísimo con mis primos, con mis hermanos, jugábamos, pasábamos las horas, eh, juntos haciendo travesuras incluso, y y yo veía pues como también los adultos pasaban este tiempo como juntos, ¿no?, o sea, como que yo si a mí me preguntas una imagen yo los veo a los adultos en la cocina sentados tomándose un café, eh, algunas botanitas, platicando, escuchando música con risas. Entonces para mí, eso siempre como que yo siempre asocio la Navidad con familia, con buen humor, con tiempo de convivencia y, eh, pues, con comer con mucho comer.
<chuckles> <laughs> Claro, por supuesto. Y y, ah, bueno, ahora que mencionas esa parte de de la comida que es tan importante, ¿cómo qué qué es lo que usualmente se se suele cenar en la Navidad?
Sí, en mi casa siempre es el mismo menú, digamos, eh, siempre se cocina pavo, se cocina bacalao, se cocinan romeritos y se cocina, o bueno, se prepara una ensalada de navidad. Esos son como los 4 platillos que siempre, siempre hay, porque, eh, como que siempre lo que ellos buscan, o las personas que co que cocinan, que en este caso son mis tías y y bueno, en su momento era mi abuelita, eh, siempre como que querían complacer a todos, ¿no?, entonces, están a los que sí les gusta el pavo, están a los que les gusta el bacalao, están a los que les gustan los romeros y el tema, pues, de la ensalada para acompañar. Entonces, siempre había como para todos los gustos, no había de que yo no ceno, porque no me gusta lo que hay.
Okey. Guau. <chuckles> Ay, qué padre. Y, por ejemplo, el pavo, eh, ¿a alguna vez, eh, tuviste oportunidad, pues, ya sea de de acercarte en el momento en el que lo estaban cocinando, de apoyar o incluso de cocinarlo tú misma? Y y ¿puedes decir sí sí es algo sencillo o algo difícil?
Sí, fíjate que ya tengo varios años que yo sí les ayudo a cocinarlo. Eh, cuando era niña, pues nada más como que de lejitos lo veía, pero pues siempre me ha llamado mucho el tema de la cocina. Entonces, eh, pues sí sí sí, este, de pronto me involucraba y ahora que ya soy adulta, sí ya incluso me ha tocado como prepararlo yo, ¿no?, eh, y te puedo decir que no, no es complicado, es es laborioso por el tema de que lo tienes que bueno, normalmente cuando lo compras, por lo menos aquí en en el país, pues viene congelado, entonces primero pues lo tienes que descongelar, ¿no?, eh, luego le tienes, lo tienes que, este, llenar todo de mantequilla y inyectar le inyectas vino blanco para que se hidrate, ¿no? Entonces este bueno haces eso y lo dejas marinar ahí eh por varias horas mientras preparas el relleno, que en el caso de mi casa el relleno es de frutas, entonces es un relleno que se prepara eh, lleva biznaga, lleva pasas, lleva arándanos, lleva nueces, almendras, eh mango, durazno, manzana, pera, entonces como muchas frutas, ¿no? Entonces, este, las pones a fuego lento con mantequillita y con vino blanco y, este, y ya las dejas ahí reposando, entonces ya que esté li eh, frías, pues rellenas tu pavo y el pavo lo metes a hornear. Entonces, en realidad no es como tan complicado, al menos la receta que se hace en mi casa, este, y queda buenísimo. La verdad es que, eh, todas las frutas le dan un sabor muy rico, muy fresco, muy dulcecito y está muy rico. Lo que sí es muy laborioso, por otro lado, es el bacalao, ese sí te podría decir que no me animo yo a prepararlo.
Ah. Ah, guau. Guau. Sí <chuckles> Guau, oye pues suena bastante bastante, delicioso y bueno, eso es en la parte de de la comida. La parte de la convivencia, pues ya también mencionabas que que la familia, que los primos, este, los tíos y se reúnen todos. Pero en la parte de de la música, ¿hay música, no hay música, este, la cantan ustedes, com cómo se ambientan esas festividades?
Pues normalmente la música la controlamos, <chuckles> los primos, ¿no?, este, los la los digamos que los jóvenes, eh, básicamente es como tener allí una, una bocina, alguien conecta su teléfono y empieza pues a poner algunas canciones básicamente como de fondo, o sea, tampoco es como que cantemos o bailemos, eh, no, pero sí la tenemos como de fondo para ambientar la la situación. Son canciones, pues, normalmente como de canciones de moda, ¿no? O de pronto nos entra como el la nostalgia y de: "Ay, ¿te acuerdas de tal canción que escuchábamos?", y pues, a lo mejor pones que sí a Luis Miguel, que si a Shakira, que, eh, canciones, eh, como de que les gustaban a las mamás como tipo Amanda Miguel, este, pues de ese tipo de mujeres dolidas dicen por ahí, este, pero básicamente es como por, pues sí por diversión obviamente, pero las tenemos como más de fondo y de pronto de ahí le alguien la las tararea, las canta y sí, sí, sí, sí tenemos música para, ahora sí que para ambientar la situación.
<chuckles> Okey. <chuckles> <chuckles> Claro. Sí, sí, sí. <chuckles> Ah, vale, entonces se escucha de de todo.
Sí, correcto, escuchamos de todo, la verdad es que sí, este, bueno, música en inglés, música en español, tal vez más hacia lo pop, Yo creo que eso que es como más del gusto de todos, ¿no?
Ah, okey. Claro. Oye, que que interesante, pues que que bueno que que tengan esa diversidad, esa apertura de escuchar distintos artistas y ¿por qué crees que la Navidad te hace sentir tan, pues, tan bien, tan perteneciente? ¿Consideras que es por la convivencia? ¿Consideras que es el conjunto de de todas estas cosas que ya me mencionaste previamente? ¿O qué es eso que la hace tan tan especial que tú digas, ay, ya ya quiero que sea navidad?
Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la convivencia ¿no? Como como es la época del año en donde todos estamos juntos en una misma casa, eh, compartiendo anécdotas, eh, pues como de muy buen humor dejando de lado pues que si el trabajo, que si la escuela, o sea como que todo mundo estamos de vacaciones, entonces son días para convivir pues al 100 por 100 ¿no? Entonces, eh, pues te recuerda que que ahí están tus seres queridos para ti, que son parte pues de tu identidad, de quién eres, que ellos te han dado como el ejemplo, que te han acompañado en las buenas y en las malas, entonces la verdad es que, eh, pues al tenerlos ahí y al estar todos reunidos es cuando te puedes dar cuenta pues de todas estas cosas ¿no? Independientemente si a lo mejor eh, durante el año pues se tuvieron como algunas diferencias o de pronto estuvimos como alejados porque no todos vivimos en la misma ciudad, eh, en ese momento, en esa en esa celebración pues todo queda atrás, ¿no? Y es como es nuestro momento estamos juntos y vamos a a convivir y a y a disfrutarnos básicamente.
Claro. Claro. Oye que que padre suena muy, muy, pues, muy ¿Cómo decirlo? Muy emotivo y muy divertido también y ¿tienes alguna anécdota o algo que recuerdes en que, pues tú digas: "Ay esta navidad, cómo me divertí, cómo la disfruté", eh, que te haga sentir mucha emoción cuando cuando la revives?
Pues mira, yo creo que las navidades ahora las disfruto mucho más porque también está como mi hijo, ¿no? Que mi hijo, pues, todavía está pequeñito y la verdad es que verlo con esa ilusión de de ver a igual a su familia, de abrir regalos, de contar chistes, de de cenar juntos, eh, como que esa parte en donde yo lo veo que él la goza al máximo, para mí pues es increíble, ¿no? Porque, e eh, no sé, es como verlo tan feliz que para mí eso hace como las navidades también mucho mucho más especiales, ¿no? Y justo hace algunos días me decía mamá es que ya faltan cuarenta y tantos días para la navidad, o sea como que ya lleva su cuenta regresiva y y él también le emociona muchísimo la navidad, eh ya me está preguntando cuándo vamos a poner el arbolito aquí en casa, entonces yo creo que el verlo gozar es lo que a mí me me pone también muy feliz.
Ah. <laughs> Ay, que padre. <chuckles> Guau y, ¿consideras que es, em, pues, es es un reflejo tuyo, eh, tu tu hijo, en cuanto a la navidad?
Sí, yo creo que sí, yo creo que como me ve, que yo me me súperemociono y siempre quiero que sea Navidad, yo creo que ya se lo transmití. También a él, es como un niño que que disfruta mucho estar, eh, con la familia, eh, disfruta estar apapachado, disfruta ver a sus primas, eh, pues, estar ahí ju todos juntos en un mismo espacio y que pasan y pasan las horas y él puede seguir jugando, eh, ahora sí que infinitamente, se queda a dormir luego ahí en casa de mis papás, que es donde celebramos la Navidad, entonces para él también es como una súper vacación y le gusta mucho, entonces, pues sí, yo creo que yo se lo he transmitido.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> No, qué qué padre, y, ¿hay algo que que haya cambiado con los años en la forma que celebran la Navidad? ¿Algo que quizás se dejó de hacer, algo que se incluyó?
Eh, pues, yo creo que somos como muy constantes en el sentido de que, pues, siempre es como la misma dinámica, ¿no? De que nos juntamos para preparar la cena, eh, bueno, obviamente ce cenamos todos juntos, el el intercambio, los regalos. Yo creo que a lo mejor sabes que pensándolo bien, la alguna parte que se ha perdido es el es lo de las posadas, yo creo que a raíz de que falleció mi abuelita, pues, como que esa parte se perdió, ¿no? Como que era muy típico de ella, y ella era la que nos, pues, nos organizaba justo para hacer las posadas, y ahora ya la verdad es que ya no lo hacemos, eh, pero fuera de eso yo creo que todas las demás tradiciones sí las hemos mantenido.
Mm. Vaya. Oye, que qué bien, y si, mm, si pudieses recomendar algo a las personas que quizá ya no celebran con con tanta emoción la navidad, por ejemplo, qué qué pudieses decirle, ¿qué qué pasos prácticos pudiesen aplicar para que esa festividad, pues, se se vuelva un poco más entrañable, o recupere ese valor tan importante que que tiene en el celebrar? Porque, a final de cuentas, pues como, como lo mencionas también es es una parte para para unir y reunir a a la familia y a los seres queridos, ¿qué le les podrías recomendar?
Ujú. Híjole, pues, yo lo que les recomendaría es que sí se den la oportunidad de, eh, pues, ahora sí que reevaluar, ¿no?, lo cómo es esta tradición, que es un tiempo de estar en familia, que a lo mejor, eh, pues sirve para reconectar, también para desconectarte de de del estrés del día a día, de la rutina, que lo vean como un tiempo de reflexión, de unión, que no tiene que ver, eh, con con cosas materiales, ¿no?, como que no es nada más el tema de regalos, sino, es el tema de, eh, convivir, de estar juntos con la familia, de pasar un rato agradable. Y sí, básicamente eso eso les diría que, este, que se den la oportunidad de, eh, replantearse cómo celebran esta esta festividad.
Ya. Oye, pues pues, qué interesante, la verdad es que suena muy muy agradable el celebrar la la navidad, en especial, pues, de la forma en la que tú lo disfrutas. Entonces, em, pues, no me queda más que agradecerte por compartir esa experiencia, ese ánimo también de de celebrar la la navidad y pues, muchas gracias por tu tiempo igual.
Gracias a ti por haberme escuchado y por permitirme, eh, compartirte todas las celebraciones que sa que hay en mi familia y, pues, hasta pronto.